とか、まあ、梨ま、梨を売ってるんですけど
ああ、メインは、じゃ、梨なんですね、うん。うん。
うん。ん、梨ですね、はい。梨なんですけど、ただ、あの、梨畑広いので、そこにキウイフルーツだったりとか、あの、ブドウだったり、とわ
うん、あ、ええ、うん。
はい、ラ・フランスとかも育ててて、で、あの、ちょっと場所違うとこだと、あの、オレンジとかみかんとか柚子とか
へえ。 あ。あ、なんか全然、うん、うん。あ、色んなのがあるんですね、結構じゃあよりどりみどりで、ええ、すすうん、うん。
色んなのがあんです、柿とか。 はい、あります。そうですね。まあ、だいたい季節によって、その、旬の果物がなるので、それをとって食べるみたいなのが
うん。 うーん。 あ、ええ、わ、でも、とあ、いわゆるとれたてを食べられたりするんですか？あ。
はい。 あ、そうですそうです。とれたてを食べますね、あの、食べられるものは。キウイとかはとれたてだと食べれないんですよ。そうですそうです、リンゴとか入れて、そうですね。ないと、あの、あま甘さが出てこないので、ま、そういうのは食べないんですけど
うん。 そうですね、たぶん置いておいて、え、ちょっとずつ熟していく。うーん、うん。 うんうん。 ええ、ああ、じゃもううん。
はい、でもそれ以外のオレンジとか、あの、ラ・フランスとか。ま、ラ・フランスもちょっと硬い時あるので、そういう時はちょっと熟成させなきゃいけないんですけど、ブドウとか
うん。 うん。 うん。うん。
あの、柿とかは普通にとって食べますし
あ。 はい。じゃ、ほんとに、あの、後で食べるからって、まあまあ、あの、保管しておかなきゃいけないものに関してはそうですけど、こうなんとなく、こう、あの、食べたいタイミングで割と採れる、その熟しているものを選んでとるっていう、それこそね、とれ時が食べ時みたいなタイミングですか？
はい。 はい。 ええ。 はい。 あ、すすそうですね。はい。